Расскажи, что из детских увлечений осталось с тобой до сих пор?
А, ты знаешь, у меня таких увлечений несколько. Вот, наверное, такое одно из самых-самых любимых- это катание на роликах. А, вот я сколько вообще себя помню, для меня это был такой вообще, а, не знаю, момент, когда я могла там, а, как бы наедине с собой побыть и, в принципе, в компании покататься. Вот, помню, когда вообще родители подарили мне 1 ролики, это были, знаешь, не такие ролики, где 4 колеса в 1 ряд, а было, а, 2 колеса спереди и 2 колеса сзади. Вот, это были
Мгм, так. Мгм. Мгм. Но они такие большие довольно вроде как. Потому что которые, где 4, они больше для детей как будто бы, нет?
Мгм, да. Ну, они для детей, но мне тогда как раз и было, наверно, лет 6-7. Вот поэтому я только
А, то есть тебе на вырост сразу подарили, скажем так. <chuckles>
<chuckles> Я только училась вообще кататься, честно говоря, на роликах. Вот, первые мои ролики, это были такие, да, 2 колеса спереди, 2 сзади. Они были тяжёлые. Я помню тот момент, что они, наверно, были вообще, может быть, самые такие первые-первые-первые, которые только там появлялись, да, потому что это было много лет назад. Вот, они были очень тяжёлые, очень. И я помню, что, э, я вообще училась кататься дома на них. Я прям надевала и начинала ездить. Ну, по крайней мере, может быть, это мне на тот момент казалось, что они были тяжёлыми, потому что всё-таки ребёнок. Но, вот, почему-то я помню, у меня было такое ощущение, там колеса были такие красные. До сих пор помню эти ролики. Вот, и потом в какой-то момент я решила пойти кататься, а, на улицу. Конечно, на улице было вообще всё другое, ты катаешься на асфальте. А, вот, помню, там было 2 тормоза, в общем, я как-то каталась, но, а
Мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Так. Ой, а там тормоз есть ещё на роликах? Я не знала о таком. <chuckles>
Да-да, <chuckles> на тех точно был, да. Но они были как раз таки, я думаю, это была, типа, а, детская версия. Вот, и я так каталась с родителями на улице. А а у моего брата, в тот момент, уже я помню, были ролики такие, вот прям взрослые, где 4 колеса в ряд. То есть, э, а, он уже такой был более, ну, он и вз взрослее меня, да, и такой ка разъезжал на этих роликах. Я всегда так завидовала, думаю: "Боже мой, как он стоит на этих, а, 4 колесах в ряд и не падает?" То есть я тут на 2 не могу, знаешь, спереди, сзади устоять нормально, а он тут уже прямо катается, там повороты какие-то. Да-да-да.
Мгм. <chuckles> Ну, профессионал, да, значит, э, такой прям сразу, э, встал и поехал, скажем так.
<chuckles> На самом деле есть такое, что если вот человек, а, встал и пусть хотя бы медленно поехал, то он научится кататься. Это ж как вот на коньках то же самое, как бы.
Мгм, а ты тоже сразу встала и поехала? Или ты прям очень долго пыталась стоять, вот это равновесие держать, как бы не упасть?
М, мгм, нет, знаешь, сразу я помню, что я прям сразу поехала. Поэтому, а, мне, во-первых, это очень не нравилось. Я всегда была такая, знаешь, целенаправленная в этом плане. Ну, и, в принципе, родители мне помогали, поэтому, мне кажется, у меня больше были проблемы с велосипедом научиться, чем на роликах. Вот.
Мгм. Слушай, а ты вот когда училась, ты говоришь, дома, да, ты сначала училась? Тебя родители не ругали за то, что ты там по полу раскатываешься? Ну, может быть, там какие-то следы оставались? Нет? Они не переживали? <chuckles>
Мгм. Э, ну, знаешь, я не то чтобы это делала много-много-много, я прям, наверно, м, раза 2-3 прокачусь. То есть, конечно, много они мне не позволяли, потому что по вот этим вот причинам, по которым ты и сказала. Но так иногда, чтобы не тихонько, не быстро, то есть просто даже больше, знаешь, наверно, ходить, чтобы научиться устойчивости, вот я помню. Потому что всё-таки да, потому что если тебя сразу на роликах, а, на улицу, да, вывести, то есть ты там, <chuckles> может, даже и не сможешь поехать, ты, наоборот, поедешь быстро. А нужно всё-таки это заранее как-то подготовиться. Я помню, у меня были такие налокотники, наколенники, там шлем какой-то. Короче, а, вся была в экипировке типа пэ зе д защитной, вот.
М, ну да. Мгм, м, и не падать уже на асфальте, да? Мгм. Мгм. Ну да, да, для безопасности, конечно, надо. Слушай, а вот ты говоришь, ты когда вышла на улицу уже пробовать кататься, там всё было по-другому, да. А вот ты, вот мне просто стало интересно, ты именно, вот пошла на дорогу кататься на асфальтированную или, знаешь, вот бывают ещё тротуар. И там вот это просто плитка ребристая, и там, мне кажется, вообще вдвойне неудобно кататься. Вот как у тебя было?
Да, да, да. Мгм. Да. Мгм. .Ты знаешь, я вообще, у меня, как бы, родители, да, и я, мы искали такую поверхность гладкую, то есть, вот как ты говоришь ребристая, по ней, а, вообще сложно кататься, когда вот эти вот между
Мгм. Да, да. Та там ходить сложно иногда, <chuckles> не то что кататься.
Да да да да. И, конечно, там нет Э, у меня, к счастью, недалеко от дома была такая, а, площадка, да, с хорошим асфальтом. Вот, я туда как раз таки и пошла, помню, учиться. Но дойти тогда я, как бы, сразу думаю: "Пойду в роликах". И вот, когда я вышла, шла по этом ребристому асфальту, я подумала: "Не лучше я сниму, а дойду на своих ногах и потом там, а, надену заново эти ролики." Вот, до сих пор помню этот момент, кстати.
Мгм. <chuckles> М, подожди, а что за площадка, ты говоришь? Это какая-то детская площадка? Или вот я просто обычно, вот, ну, как по мне, да, вот многие дети, когда выходят кататься, они, знаешь, прям по дороге мот могут кататься. Потому что, ну, самая ровная, такая асфальтированная. А у тебя какая-то специальная площадка для роликов была?
Не-не-не. М. Мгм. Нет-нет-нет. Это просто площадка была, вот как раз таки такая детская, но там был хороший асфальт, поэтому можно было кататься. Она большая просто площадка. Вот поэтому, да-да, там был как раз таки очень подходящий асфальт. И потом, кстати, я вот помню, когда уже у меня были нормальные ролики, такие прям взрослые, мы всегда с друзьями там катались, поэтому ан правда очень много места, поэтому была такая возможность.
Ага. А, всё понятно. Так, ну, там удобно, да, наверно, было? Слушай, ну тебе повезло так, у тебя под боком такое, скажем так, э, целое целое прям специальное отделение для катания на роликах было. Ты говоришь, еще потом, ка когда взрослая была, ты каталась там еще?
<laughs> Там мы на самом деле и на велосипедах катались. Да, да, потом получилось, что мне подарили, а, уже нормальные ролики. Вот. Они были не самые, конечно, навороченные. Там уже в тот момент появлялись такие, м, не знаю, как они правильно называются, ну, типа были гелевые колеса, которые, типа, не шумели и катались быстрее, и были такие обычные пластмассовые, по-моему. Вот. Естественно, а, гелевые тогда, помню, стоили очень-очень дорого, очень дорого, и мне купили изначально такие вот, о, пластмассовые колеса. Вот.
М. Мгм. Мгм. Мгм. Так, а чем они отличаются, слушай, по удобству как-то или по там не знаю, полегче они? Вот в чём разница? Ты просто пробовала, если, может быть, расскажешь, потому что я вообще без понятия, честно говоря.
М. <chuckles> Ты знаешь, я точно не уверена, что я вообще-то правильно всё понимала, но насколько я в тот момент помню, а, разница была в том, что пластмассовые они очень шумели, а, гелевые они не шумели. Пластмассовые ехали, наверно, насколько я помню, а, не так быстро, как гелевые и стирались быстрее. То есть, э, вот такая основная разница. Но и гелевые, конечно, это были тогда навороченные. Я помню вообще так вот, когда первые-первые гелевые начали появляться у друзей, они у меня тоже потом появились поэтому. Но всё равно там, то есть ты там, э, знаешь, у вас, у вас в компании 10 человек, у 9 там, например, пластмассовые колеса, у кого-то одного гелевые. И прямо тоже такая была, знаешь, как, э, э, ну, то есть выделялся очень человек. Ам.
Мгм. А. М, мгм. <chuckles> Сарафанное радио, да, и все хотели друг за другом еще повторять, там все хотели то же самое, самое лучшее, да, но это ничего, в этом плохого нет. На самом деле как бы улучшать, э, желательно бы, конечно, да, чтобы хобби было приятнее и вообще заниматься им приятнее было.
<laughs> Ну, п Да, да. Э, конечно. Но в тот момент еще нужно было найти те ролики, которые тебе понравятся, они должны были быть там удобными. В общем, э, много факторов. Но я помню, что вот у меня первые появились вот эти, а потом буквально, ну, вот вскоре-вскоре мне купили с гелевыми, а, колесами. Это были такие, э, м, по-моему, там были такие синие колеса. Вот. Но я, конечно, тоже их искатала, потому что я ходила кататься каждый день. Для меня это было такое прям, а, я очень-очень это любила, и уже впоследствии, когда мне было, наверное, а, лет 22-23, я сама себе купила ролики фиолетового цвета, потому что это мой любимый цвет. И я вот продолжила на них кататься. А, да да, но это уже были тогда уже, да, все после этого были гелевые. Вот они были очень красивые, прям вообще. Ты знаешь, я так их и скатала, а, что, ну, как бы, э, эти гелевые колеса, я просто, правда, ходила очень часто кататься и очень долго каталась. Вот, поэтому. <chuckles>
Мгм. Мгм. <chuckles> М. Гелевые купила? <laughs> Мгм. Слушай, да, ну молодец. А, и, судя вот просто по твоему рассказу, ты так, наверно, очень быстро и хорошо научилась кататься. Ты не пробовала, знаешь, как-то профессионально, что ли, пробовать этим заниматься? Ну, или хотя бы, знаешь, в какой-нибудь, не знаю, о, подростковой тинейджерской лиге роликов, ну, что-то такое, прям участвовать, может, в соревнованиях, в этих забе заездах, как они называются?
Да. Ты знаешь, на тот момент нет, но потом, когда я уже как бы выросла, там, знаешь, после университета и так далее, мой муж, он знал всегда о моем таком увлечении, и он мне подарил ролики. А это были вообще, ну, это до сих пор, вернее, есть очень крутые, они такие прям, там специальные колеса, там даже какая-то марка специальная. Ну, короче, со всеми теми, которые у меня были до этого
М. На вару мош как машину подарил, считай. <laughs>
<chuckles> Нет, знаешь, я не могу сказать, что как машина, но для меня, наверно, да. Для меня это, наверно, даже может и лучше, потому что это связано с моим детством.
Ну да, я я, да, имею в виду, это, знаешь, как обычно, вот те, кто очень сильно увлечен каким-то хобби, он старается именно вот, э, при ну, этот инструмент, с которым он занимается, да, этим хобби, старается постоянно улучшать, поэтому я сравнила с машиной. Можно сравнить с компьютером, например, тоже постоянно, знаешь, последнюю модель. <laughs>
Да. Мгм. А, ну да. <chuckles> Да, да. И я вот помню, я надела их, пошла кататься. Я просто летала, мне кажется, на этих роликах.
И все завидовали тебе, да и смотрели. <laughs>
А, ну, знаешь, уже нет, потому что у многих такие такие ролики, ну, не у многих, у тех, кто увлекается, такие ролики сейчас уже есть возможность, их очень много, а, есть и финансовая возможность их купить, поэтому, как бы, тогда это были другие времена. Там этих роликов, может быть, было 2 2-3 пары, да, и, то есть, найти, купить- они стоили бешеные деньги. Сейчас уже всё немножко по-другому. Щас там самокаты всякие в моде, вот, в смысле, а
М. Мгм. Ну да. Ну, это как "Феррари" в мире роликов, да?
<laughs> Ну, и, в общем, вот он накупил, подарил мне эти ролики, и я даже в какой-то момент смотрела там всякие видео, где люди всякие трюки исполняют. И у меня была такая мысль, э, может быть, найти вот такой, знаешь, как бы такой клуб по роликам, где там учат кататься еще лучше. Но пока что эта идея осталась на стадии, а, как бы, м, обдумывания. То есть я не отрицаю такой момент, у меня есть такое желание, потому что я очень люблю этот вид спорта и поэтому думаю, что когда-то я к этому приду.
О, ничего Мгм. Мгм. Мгм. Ну, ты вот, а сейчас во взрослом возрасте насколько часто ты вообще катаешься? Там, не знаю, ты как спортом это зани этим занимаешься или как хобби всё-таки? И вот бывают у тебя какие-то, знаешь, продвижения там, ра м, вырабатываешь ты какие-то новые навыки во время катания, то есть какие-нибудь трюки, вот как ты говоришь.
Мгм. Ты знаешь, летом я стараюсь кататься, а там 1-2 в неделю. Вот, то есть всё-таки выходить. Даже пускай это будет, может, на час, на полтора, но я стараюсь уделять этому время. Конечно, там весной тоже, э, ну, зимой, м, в зависимости от погоды и там вообще, что происходит, <chuckles> то есть насколько холодно, насколько это комфортно. А, но у меня просто есть еще одно оз увлечение, которое идет из детства со мной,- это волейбол, поэтому я стараюсь чередовать эти 2 момента. Вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, волейбол- это тоже такое нем ну, когда тепло, можно, в принципе, на улице, а когда холодно- это вот только куда-то в зал ходить, да, специальный. Мгм. А слушай, а вот с роликами же получается то же самое можно? То есть, э, мь есть, наверно, какие-то вот эти клубы, да, где там, знаешь, и на велосипедах тоже катаются, вот на вот этих рампах, и на роликах тоже катаются, и на с скейтбордах. Ну, вот прям вот такие клубы полноценные, куда можно ходить, там, может быть, абонемент брать и прям и зимой тоже ходить кататься.
Да, конечно. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, насколько я знаю, они действительно есть, но просто я очень люблю кататься вот по открытой местности. Мне нравятся, там, знаешь, наушники, чтобы картинка перед глазами менялась. Поэтому, в принципе, я даже если там зимой у меня не особо часто получается, у меня есть какие-то другие хобби, типа там пойти побегать, а, или там, а, ну, чем-то заняться еще, поэтому я так делаю такую, может быть, даже паузу. Потом, знаешь, когда ты вновь вливаешься вообще в эти ролики, там катание уже ближе к весне, то, в принципе, я не настолько, ну, как бы я скучаю, да, но не то чтобы я не могу там пережить этот момент. Наоборот, я потом, когда возвращаюсь к этому, для меня такое: "Вау! Снова пойду там покатаюсь, полетаю". В общем, такое.
М. Мгм. Ага. Мгм. <laughs> М, классно классно! А ты вот сейчас, когда выходишь кататься, ну, летом, допустим, да, на улице, именно ты, где именно катаешь? У тебя там прям зона какая-то специальная для этого есть? Там, может быть, велосипедные дорожки какие-то или где?
Мгм. Ага! Ну, вот прям возле возле дома нет. Ту как раз-таки есть такой асфальт, который на первый вид, о в принципе, да, мне показался таким подходящим, но, когда я попробовала, мне было очень сложно ехать. Там такой он, как бы, а, ну, неровный, не очень ровный, да, я бы сказала. Поэтому я решила, что те разы, которые я буду там куда-то, например, ну, захочу пойти покататься, я просто проезжаю тут: недалеко от дома есть такая велосипедная дорожка, там люди часто и бегают, в общем, на велосипедах катаются. Ну, и я на роликах тоже там, как бы, катаюсь в со всеми вместе. Там, конечно, да, уже всё гораздо лучше. То есть она такая длинная и удобная, и, то есть, люди занимаются спортом, все там друг друга уважают, поэтому
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Мгм. Слушай, а вот, э, б можно ли сказать, что вот это хобби сейчас для тебя, знаешь, как, ну, у, всё-таки это такое больше спортивное хобби, да? А можно ли сказать, что оно как-то может тебя, м, вы в как это, вытаскивать из каких-то сложных ситуаций в плане вот, э, моральной усталости какой-то или вот даже грустных каких-то ситуаций, когда у тебя настроение плохое, то есть как-то помогать именно морально тебе?
Мгм. Ты знаешь, я думаю, да. Я думаю, что в целом, вообще, вот касаемо меня, спорт- это такая вещь, которая мне помогает именно в этом плане. То есть, будь то волейбол, будь то просто пробежки или там ролики- это, в принципе, всё то, что, а, меня избавляет от стресса, да. И такой хороший очень период, особенно когда вот у меня есть такая привычка: если там что-то, а, ну, не знаю, произошло, может, нехорошее или просто нужно подумать о какой-то ситуации. Я там, а, включаю музыку, то есть на роликах начинаю кататься, и у меня есть время подумать. Вот. Ну и, тем не менее, я занимаюсь тем, чт чем мне нравится, и как-то это всё так совмещается- приятное с полезным. Да-да-да.
Мгм. Да. Мгм мгм. Мгм. Ну, это тебя расслабляет, да, как-то вот так, ну. Мгм. Слушай, а вот, э, хотела еще спросить такой момент: а ты, п до этого упомянула еще волейбол, да, п Я, ты, так понимаю, еще волейболом, да, периодически занимаешься? Ага, а вот, э, помимо вот этих 2 хобби, получается, есть еще какие-то хобби, которые ты вот, например, хотела, знаешь, так вернуть из детства вот в, уже в нынешнюю взрослую жизнь свою, но вот по какой-то причине ты либо не смогла, либо попыталась, и оно, ну, вот просто не пошло уже.
Да-да. <chuckles> Ты знаешь, у меня в детстве была такая мечта- играть в теннис. Вот. Я помню, что у меня был такие теннисные ракетки, э, в большой теннис. Это были непрофессиональные, такие детские. Вот я хотела бы, а, попробовать все-таки реализовать эту детскую мечту, но пока что я попробовала, и как-то мне не совсем это понравилось. То есть я не нашла себя в этом виде. Думаю, что потому что это не командный вид спорта. То есть мне уже хватает таких хобби, где я одна. Это вот ролики, да, например, там чаще всего бег. И мне нравятся больше такие командные виды спорта, поэтому я решила оставить пока эту затею, но, возможно, когда-то дам этому спорту 2 шанс.
Мгм. Ага, ага. Мгм. А почему? Мгм. Мгм мгм. Понятно понятно, слушай, очень интересно, спасибо большое, что рассказала. Я даже некоторые вещи про ролики, например, даже не знала, <chuckles> спасибо, что пояснила. Вот. Надеюсь, мы с тобой еще поговорим и увидимся. Пока-пока.
<chuckles> Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Было интересно. Пока.